ああ。いや、あれをなんか、あの盆踊りをなんかあの。うーん、確かにそういう風な DJ や、あの、呼んでとかの考えたことあるんですけれども、もうはい。ただあの、実際に例えばもうフェスみたいにしちゃって。
うんうんうん。 ああ、そうなんですね、うん。 うーん。<laughs>
あのそう、ライブでなんかもうあの演奏してもらうとか
ああ、楽しそうですね。
盆踊りの曲をまあ、なんかいろんな他のジャンルとか混ぜたりとかして。
うんうんうんうんうん。
うん。それいいかもしんないなと、お思ってたんですよ。うん。
うん。ああ、いいですね。なんかあの、お祭りってやっぱりなんかこう、長年続いてきた伝統とか地域性とかもあるから、なんかそういうのもなんか、生かしつつでもね、今の時代にも合うような、なんか、どんどんね、やっぱりその、ね、その時代の人達がいなくなって、ね。うん、だから取り入れるのは
はい。 うんうん。 そうすね、うーん。 うん。
お、良いアイディアだだよなと。私も日本のお祭りとかも全然行ってないから、ね、どんな感じか分かんないんですけど、もう知ってんのはもうほんとね、屋台が出ててみたいな。<chuckles> 賑わっててっていう。うーん。
うんうん。 はい。うんうんうん。 うんう。 確かに。うーん、はい。まあ、でも、お祭りっていうのはやっぱり世界中どこでも結構、あの、みんな好きですよね、それは。
そうですね。やっぱりなんか色んなりるまあ、日本国内でもそうだけど、ね、海外行っても全然違うスタイルの <chuckles> あ、お盆とかって、日本ってなんかまあ、お祭りはね、普通に地域のお祭りあるけど、なんか、何ですか、先祖様をお迎えするみたいなんだけど、なんかメキシコだとデイオブデッドでもうすごいお祭り。<laughs>
うーん。 うんうん。 そうですね。 うん。はい。 うーん。はい。 ああ、あります ね、確かに。うんうんうんうんうんうん。
ね。
あれは、まあ、ま、そのご先祖様なんですけども、なんかお祭りって、なんであの人が、なんか人は、なんか、そういう風なことをすると思いますか？
な、うーん。やっぱりこう、まず、その地域とか国とか、そういう。な何て言うんですか、こう、だん団結感団結感って言うんすか、うん、そういう。うんうん。うん、何かをなんか運動会とかそういう感じで、何かを一緒にやるってやっぱりこうね、仲間意識が芽生えるから、そういう意味でやっぱり、ね、地域でやると繋がりが繋がるのかな強くなるのかなって。うん。
うん。 うんうん。 はい。 うん、ふんふんふん。そう、ああ、なんかコミュニティのなんかそういう、はい、団結感ですね。うん。 うん、ふん。はい。 うーん。はい。 うーん、はい。まま、それはありますね、確かに、あの、ま、あ、一体感ですね、それは。うんうんうん。うーん。
うん。 うん、そうですね、一体感。うん。で、子供達は楽しいしみたいな。
うん、うんうんうんうんうんうん。
うん。
そう、なんか、結構お祭りって言ったら、割となんか世代間、まあ、あの、さっきも子供達がっておっしゃられたように、あの、そ世代ちょっと超えた感じで、なんかみんなあの、楽しめるっていうのはありありません？